Ờ, bạn ơi, mình thường xuyên thấy khá là bối rối trong và căng thẳng trong cái việc là, ờ, mỗi khi mà đến cái kỳ thanh toán các cái hóa đơn định kỳ á bạn. Ờ, hóa đơn định kỳ ở đây ờ, đó chính là tiền nước nè, tiền điện nè, tiền wifi internet nè, hoặc là tiền nhà, tiền cửa, hoặc là các cái khoản mà, ờ, đăng ký hàng tháng, như là ví dụ như là trả góp nè, hoặc là mình sẽ có những cái nợ, cái nợ ở đây là một cái nợ, ừm, của ngân hàng á bạn, và mình cảm thấy rất là ờ, trời ơi, hơi bị chóng mặt luôn á nha, chóng mặt trước mà khi mà tới định kỳ là tới đầu tháng là những cái đơn nó nổ ầm, ầm, ầm, ầm về trong cái điện thoại của mình luôn. Trời ơi, nhiều khi nhiều khi tháng đó mà mình làm mà tiền nó không có đủ, thì mình cảm thấy hơi bị chóng mặt luôn á nha. Và có đôi lúc á bạn ừm, mình biết luôn là hàng tháng mình sẽ có những cái hóa đơn đó để mình trả, và tất nhiên rồi tháng nào nó cũng sẽ không đều với nhau, có nghĩa là, ờ, tháng sẽ nhiều hơn, hoặc là tháng kia sẽ ít hơn, và đôi lúc á nha, mình lại không nhớ tới những cái hóa đơn đó á bạn. Và, ừm, từ từ cái lúc này á nha và đôi lúc mình sẽ bị, gọi là, bỏ sót một vài cái khoản đó, nên là mình chưa có chuẩn bị cái tinh thần, cũng như là chưa chuẩn bị về cái mặt tài chính, để mà mình thanh troán toán trước những cái hóa đơn đó á bạn, ờ, và khi mà mình chia sẻ ra với bạn là, ờ, cái, sự bối rối này của mình trước những cái hóa đơn á ha, tại mình cũng muốn là nhận về một vài cái lời khuyên, một vài cái lời góp ý nào đó trong cái việc rằng là, ờ, mình mình hông biết là phải chi tiêu, thanh toán nó như thế nào ấy bạn. Ừm.
Ôi, sao thế bạn? Ồ, sao vậy nè? À, rồi. Ồ. À, rồi. Mình công nhận á. Ôi trời, mình hiểu nè. Ây da. Ừm, mình hiểu. đúng nè. Hiểu. À, rồi. Ừm, ừm. Ok. Ờ. Ừm, sao nè? À, OK. <chuckles> Nghe tình huống của bạn xong thì mình cũng rất là đồng cảm nha, bởi vì là cái câu chuyện thanh toán hóa đơn này nó không phải của riêng ai đâu, ai cũng vậy á, nhất là khi đấy, cứ đến cái thời hạn, đúng không, như là đầu tháng nó chẳng hạn bắt đầu nổ tinh, tinh, tinh, tinh, tinh, tinh, thế là tự dưng thấy chóng mặt luôn mà. Cho nên là mình rất là đồng cảm ha. Vậy thì, à, trước khi mà mình có thể đưa ra những cái lợi gợi ý phù hợp với bạn á, mình sẽ muốn hỏi bạn thêm một vài câu nè. Ờ, không biết rằng là nha, cái tổng hóa đơn đó, ví dụ như là bây giờ bạn có thể ước lượng, ước chừng xem là tổng những cái phần hóa đơn cố định như thế vậy á mà bạn phải chi tiêu hàng tháng, nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm cái nhập của bạn không nè?
Ờ ha. Ờ. Ừm. Đúng rồi, trời ơi. Ừm. Ừm, OK, bạn hỏi đi. Ừm.